Allora, la mia famiglia mi ha influenzato molto, specialmente da parte di mia madre. E diciamo che <clicks tongue> noi v io vengo da una famiglia un po', ehm, un po' ibrida, perché ecco, i io sono ibrido, <chuckles> perché mio padre è di una zona della Puglia, mia madre è di un'altra zona completamente. Mia madre è della zona del Salento, quindi parliamo di 2 zone un po' diverse a livello proprio di anche dialettale, se vogliamo dirlo. E mh-mh. Quindi ecco, sono delle zone diverse e e quindi sin da piccolo sono stato esposto molto alla musica e a, ecco, la la le canzoni, uhm, di di mia madre, no, quelle che ascoltava mia madre e spesso anche alla Pizzica, e quindi le canzoni salentine. Sì, assolutamen
<chuckles> Okay. Okay. Eh sì! lo è, lo è. È vero. Ah! È bella. Okay, manca il ballo della danza della pizzica? Ah bello!
Sì, sì. Sì, sì, sin da quando ero piccolo io, ecco mi è stato insegnato a ballare, ehm, adesso l'ho fatto tranquillamente, sì, sì. Ed è bello perché ti dà sempre quel senso di casa, no, quindi sempre quel senso di di di appartenenza che poi è la cosa più importante, no, che sia la famiglia o che sia esatto, esatto. E quindi ho iniziato pi da piccolino, mi ricordo che ascoltavamo una canzone e si chiamava "Lu core meu", o ovvero il, mhmm, cuore mio, in salentino. Ehm, ed era una canzone sempre ballata a pizzica che io e mia madre ballavamo. E poi piano piano, non lo so per quale motivo, mia madre ha diciamo interrotto questa questa cosa, quindi non mi ha più, sai, fatto ascoltare questa musica, ehm, però poi ho cominciato a farlo da solo, ehm, quindi era diventata una passione sostanzialmente. E tant'è che ecco, sono proprio appassionato di questo tipologie di musiche.
Bellissim Mh-mh, mh. Sì, e le le radici diciamo. Mh-mh. Bello. Ah! Ho capi